Comment on distingue un vrai sourire d'un faux?
C'est une très bonne question et généralement ça se voit au pli des yeux
D'accord, au pli des yeux.
mais heu, c'est difficile à voir. <chuckles>
D'accord, heu, c'est, le pli des yeux vraiment on heu, c'est la manière de distinguer un vrai sourire d'un faux selon toi?
Oui, bon, ben, il y a il y a d'autres facteurs aussi quand on fait un sourire, heu, comme on dit en «De pleines dents». Hem, ça, c'est un vrai sourire. C'est c'est c'est difficile de faire un faux sourire qui a l'air authentique quand on nous quand on montre des dents et qu'on a le le les plis des yeux qui qui se plissent, pardon, heu, pour répéter le mot mais hem, mais ça c'est une indication très claire et nette d'un vrai sourire. Les gens qui font des faux sourires, heu, le visage est généralement plus crispé, le sourire vient simplement du du bas de la du visage et les autres muscles ne sont pas activés.
Oui, oui. D'accord, c'est intéressant, finalement, en fait, c'est, heu c'est, heu, ce que, heu, prônent en fait les livres de, heu, de la gestion corporelle, heu, finalement, où 80 %, en fait, du langage est, heu, est corporel, en fait et le 20 % c'est la parole, donc heu, vraiment donc on, heu heu, toi, tu peux distinguer un vrai, d'un faux sourire et heu, est-ce que ça vient le vrai sourire on c c'est vraiment un sourire sincère, le faux, c'est un peu plus hypocrite, c'est-à-dire?
C'est tout à fait ça. Le faux sourire c'est un enfin c'est pas fondamentalement hypocrite parce qu'il y a plein de raisons pour faire un faux sourire. On peut le faire par politesse. On peut le faire par heu, quand on je sais pas, quand on on est dans le métro et il y a beaucoup de gens et et on fait un sourire un peu forcé. C'est pas non plus le faux sourire n'est pas synonyme de, heu, de manque d'authenticité et de superficialité, pour moi, hein. Mais hem mais heu, je je pense que dans la journée, dans une journée normale, ordinaire, heu, le faux sourire, heu, apparaît plusieurs fois sans qu'on s'en rende compte. En revanche, le vrai sourire est plus difficile à à générer.
Oui. Oui, oui. D'accord, donc oui finalement le le faux sourire ça peut être par exemple si une personne elle va laisser, heu, une personne âgée s'asseoir à sa place, la personne âgée va la remercier, heu et l'autre personne va sourire mais, heu, le c'est pas un sourire forcé, c'est plus un sourire respectueux finalement. Et le vrai sourire finalement, heu, comme tu l'as si bien dit oui le faux sourire on en voit les gens le font en fait sans s'en rendre compte dans la vie de tous les jours et le vrai sourire c'est, heu, sourire à pleines dents, c'est vraiment entre amis quand il y a une vraie émotion donc.
Exact, exact. Ah, bah enfin on peut le faire autrement à un autre moment mais c'est c'est un peu plus, heu, c'est un peu plus travaillé. Il faut vraiment qu'il y ait une émotion profonde derrière, encore une fois mon opinion personnelle, hein. <chuckles> Heu, je suis pas experte des gestuelles du visage en tant qu'e expression heu, d'émotions, mais ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, c'est, hem, c'est vraiment ça. C'est il faut qu'il y ait une une émotion véritable derrière le sourire pour qu'il soit, heu, authentique et hem et dans la journée de tous les jours, on n'a pas tout le temps des émotions, heu, assez grandes pour générer ce sourire puisqu'on est dans une société où la politesse est importante, où les les mœurs sont importants, heu, on essaye de pas froisser l'autre parce que bon, heu, on passe pas notre vie avec un sourire accroché aux o aux aux lèvres non plus.
Oui oui. <laughs> Oui. Ah oui comme le joker et heu oui.
Ouais, on devrait, on devrait parce que finalement av avec, heu quand on on vieillit avec l'âge, avoir un sourire heu, tout le temps un léger sourire mais tout le temps aux lèvres, ça aiderait beaucoup à ne pas relâcher les muscles du bas visage donc heu, la nécessité des comment on appelle ça? Des facelift des, hem, des retouches du visage serait déjà moins si on était toujours en train de sourire mais bon, personne ne sourit tout le temps, c'est pas possible.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y avait une étude qui disait que le fait de heu, heu de sourire plusieurs fois dans la journée finalement ça stimulait en fait les muscles du bas visage et heu, finalement ça, c'était comme heu, une sorte de sport, heu, pour le visage donc heu, sourire oui et c'est pour ça que ça éviterait aussi heu, de la chirurgie esthétique, heu, pour heu, certaines personnes. Mais tu as tu as parlé de société aussi, heu, est-ce ce que dans d'autres sociétés c'est différence, aussi heu, peut-être heu, la culture fait que heu, il y en a, ils vont moins sourire que d'autres, le faux et vrai sourire peut être vu différemment dans une autre société?
<laughs> Absolument, heu, le sourire n'est pas, heu, idem à toutes les toutes les cultures et les sociétés. Si je ne me trompe pas, quelqu'un, un de mes amis, m'a raconté qu'en Chine c'est en Chine? Ah non! pardon, en Russie, heu, si vous souriez à quelqu'un dans la rue en passant ou ou heu, n'importe heu, bon dans un moment tout à fait ordinaire et normal, heu, c'est mal pris.
Ah oui. Oui, oui. Ah oui ça va être mal pris?
Apparemment. Il faut pas sourire, aux gens, qu'on ne connaît pas.
D'accord, donc oui, en fait, ça joue vraiment sur, heu, le les différences culturelles parce que heu, oui, la Russie, c'est quand même un pays, heu, tous et les pays de l'Est, c'est des anciens pays communistes donc heu, les gens sont peut-être plus discrets, donc, heu, contrairement à l'Europe de l'Ouest où les gens sont un peu plus heu, «relâchés» entre guillemets donc heu, ils font voir plus heu, facilement leurs émotions. Et heu, tu parlais aussi heu Donc le vrai sourire il est plus authentique mais est-ce qu'il y a des, heu par exemple, sur YouTube, il y a beaucoup de de gourous de la vente ou qui des gens qui veulent vendre des formations, heu, plus ou moins éthiques et heu, est-ce qu'il y en a qui arrivent à créer un vrai sourire mais finalement en fait, heu, c' il s'avère que c'est un sourire heu, pas authentique?
Ouais. Alors déjà, il faut savoir que la géné gé généralement, les gens qui essaient de vendre des des programmes et des leçons de, heu, motivation, de bien-être, de self improvement, enfin de de tout ce qui est, heu, hem heu, se se re enfin pas se refaire, mais se se renouveler de façon plus positive, et cetera, et cetera. Heu, généralement, c'est basé sur quelque chose qui est qui peut être réel, mais s'est développé dans une façon beaucoup plus commerciale. Donc heu, m moi j'hésite beaucoup. En revanche, il y a des études qui sont tout à fait s heu, basées sur la science, qui démontrent, heu, l'effet du sourire sur, heu, le, non seulement sur le, hem ah! Heu, co ah! Comment ça s'appelle? Le contexte le la la conscience, heu, la conscience et l'inconscience. Hem, le le préfrontal le préfrontal et ce qu'il y a derrière. Hem
Oui. Oui. Oui. Ah oui, donc le fait des fois de sourire ça peut déclencher inconsciemment comme un message subliminal à l'autre personne.
Ouais, exactement, donc par exemple, si on n'est pas de très, très bonne humeur, un petit peu déprimé, on a de mauvaises nouvelles et cetera, et cetera et qu'on veut s'en sortir parce que le sentiment de, heu: «Oh j'en ai marre, la vie est difficile», la tada da da da da, ce qui, généralement, une pensée comme ça entraîne toute une avalanche d'autres pensées. Donc, c'est difficile de se sortir de ce de ce cycle. Hem, il y a des études qui disent: «Si vous si vous souriez» enfin si tu souris, heu, en te regardant dans le miroir
Oui. Oui.
tu te tu te forces à regarder ce sourire. Comme le le ton ton cerveau inconscient ne sait pas quelle est la différence entre la rél réalité et ce que tu imagines, tu déclenches quelque chose dans ton in dans ton for intérieur qui fait que, la mauvaise humeur, heu, les mauvaises nouvelles et cetera, n'ont plus le même, heu, le même effet sur ton sur ton sur ta journée.
C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une étude, heu, sur, heu, du coup un physicien, un docteur physicien, le fameux Bruce Lipton, heu, qui dit que, en fait heu: «Le cerveau, c'est comme un ordinateur» donc il y a la partie consciente, donc à court terme, hein, qui fait que, heu, heu, bah on réfléchit et cetera dans la vie de tous les jours et la partie inconsciente. Et heu, il dit en fait, heu, c'est comme si par exemple tous les jours vous dites quoi heu, par exemple heu: «Je suis heureux, je suis heureux», si une personne elle est déprimée elle dit: «je suis» c'est ça, et en fait ça va créer un programme dans le cerveau qui est comme un ordinateur et la partie inconsciente, le fait de lui dire: «Je suis heureux, je suis heureux» et même le dire: «Je suis heureux» avec un grand sourire comme tu as mentionné dans le miroir et ben la partie inconsciente qui fait pas la différence entre le réel et heu heu et heu, l'irréel, bah finalement heu, la personne va sortir de sa dépression inconsciemment.
Mmh mh, ces fameuses affirmations, mmh mh. Oui, je di je dirais pas vraiment complètement sortir de de sa dépression parce que bon il y a des facteurs qui sont beaucoup plus
Oui, l'environnement est à prendre en compte, mais ça va accélérer, heu
Ouais, exactement, puis il y a des gens qui ont besoin de de médicaments mais c'est une pratique qu'on peut faire, que n'importe qui peut faire tous les jours et en se sentant mieux, on a un une autre une autre vue sur la dynamique de la journée.
Oui, c'est vrai, c'est, heu, oui, c'est déjà le fait déjà d'être positif, heu, sourire, heu, heu, dans le miroir, même se forcer à sourire chaque matin, par exemple avant son petit déjeuner. Finalement, heu, la routine de la journée va, enfin comme tu le disais: «En fait, le cycle des schémas des pensées négatifs va être brisé», en fait, finalement.
Exact tu vois? Toi tu es en train de tu es en train de résumer très bien ce dont on est en train de parler et moi en t'écoutant j'ai un sourire sur les lèvres qui est véridique pas faux. Mon 1er sourire de la journée. <chuckles>
D'accord d'a d'acco oui, oui, oui, finalement, heu, bah, comme tu l'as dit au début hein: «Des fois, le sourire, inconsciemment, on sourit, mais on s'en rend même pas compte finalement» donc heu, ça, c'est très important et hem, quand tu, heu, par exemple, tu parlais de la Russie où, heu, il y a les cultures, heu, c'est vrai qu'ils sont différents, ça où la un sourire peut être mal perçu. Est-ce que dans une même culture aussi, ça peut jouer si, heu, heu, une personne âgée face à un jeune, heu, si le jeune, heu, il sourit à pleines dents, la personne âgée va croire peut-être qu'il se moque d'elle, ça joue aussi le contexte, heu, générationnel?
Ouais. Je ne pense pas. Je pense que le contexte culturel est le plus important. Évidemment chaque pays a a ses a ses mœurs et il faut les respecter et il y a toujours des raisons. Je me souviens plus très bien quelle est la raison pour laquelle les Russes, heu, ne sont pas très contents quand on leur sourit dans la rue, heu, quelle l'était? Mais bon il y avait une raison qui était tout à fait rationnelle. Hem, je pense que générationnellement ça a pas vraiment un effet. Le sourire, c'est intemporel, c'est quelque chose qui est, c'est une expression d'une émotion. <clears throat> Excuse moi. C'est l'expression d'une émotion interne, heu et cette expression est externe, heu, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. C'est comme pleurer ou comme avoir le visage crispé quand on est en colère, quand on serre les yeux les quand on a le la p la partie entre les yeux qui se qui se, hem, qui se crispe, donc c'est c'est pour moi c'est pas du tout gé générationnel.
Moui. Mouais, b Oui m Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, heu, oui le sourire c'est comme marcher. En fait, heu, heu, c'est intemporel depuis la nuit des temps à l'époque des pharaons du moyen âge, heu, de la monarchie enfin le sourire a toujours été présent. C'est vraiment en fait la culture qui fait que le sourire va être moins, heu ou interprété différemment mais heu, oui, donc heu, par contre, heu, au niveau inter, heu, générationnel, le sourire est ancré comme le fait de, heu, manger, dormir, et cetera et d'ailleurs, est ce que, heu, en termes d'utilité sociale, hem, un faux sourire, heu, comme tu disais, ça peut être, heu, entre guillemets, hein «un faux sourire», heu, par exemple, une personne dans le métro ou heu, ou une personne qui laisse passer, heu, une personne âgée, heu, à la boulangerie. Heu, donc ça ça peut être aussi par respect mais est ce que, hem, il y a des signes où on peut voir un faux sourire, heu, qui est un signe de malhonnêteté finalement?
Mmh. Je pense que oui, je je ne peux pas les décrire parce que bon je ne suis pas experte dans la matière, mais heu, oui il y a définitivement, heu, l des des facteurs qui sont tout à fait, hem, qui indiquent parfaitement bien un sourire hypocrite voire même méchant, heu, su sur le visage d'une personne. Hem, je crois que notre, heu, notre capacité d'interprétation, de communication non verbale est tellement développée qu'on s'en rend compte sans même s'en rendre compte. Hem, on p on prends tous les facteurs du contexte et on peut savoir et vraiment, heu, de façon complètement 100 % véridique que la personne, heu, heu, devant nous est en train de sourire d'une façon, hem, fausse comme dit la question d'ailleurs. Hem, donc heu
Oui.
Oui c'est possible.
D'accord donc oui et comme tu l'as dit en fait il y a des, heu, on a des programmes dans le cerveau, heu, finalement, qui fait que, en fait, bah, ça a été transmis en fait, heu, parce que l'ADN a une mé mémoire donc heu, oui, en fait, il y a le langage, hem heu, q non verbal. Finalement, c'est, heu, entre guillemets «inconsciemment ancré» donc heu, c'est vrai que si une personne, elle sourit, heu, avec sarcasme ou avec méchanceté, finalement, oui, la personne va le voir parce que les les yeux vont le trahir. Il y aura peut-être un regard méchant dans ce sourire.
Ouais il y a p il y a pas de il y a pas tu vois, c'est le visage il littéralement coupé en 2. Hem, il n'y a aucune crispation aucun mouvement dans la partie supérieure du visage et en revanche les commissures des lèvres sont p sont crispées de telle façon que tu tu tu te rends compte immédiatement que c'est un sourire, heu, forcé.
Oui, oui après c'est intéressant ce que tu dis le fait que le visage est soit coupé en 2. En fait, parce que oui, le bas du visage, heu, fo forcément, il y a ce fameux sourire, mais le haut du visage, en fait, trahi le faux sourire. Alors qu'à contrario, heu, un vrai sourire, c'est le sourire à pleines dents. Les yeux rigolent aussi, heu, donc heu, bah, d'ailleurs c'était très intéressant, bah, le fait, heu, que tu as, heu, pu, heu, mentionner de faire la différence entre un vrai sourire et un faux sourire et en parlant aussi des différences culturelles, heu, merci à toi ce fut, heu, un réel plaisir merci beaucoup.
Ouais exact.